Isso, sou. Eu sou. <laughs> Eu eu vo eu costumo servir. Muito, muito. Então você você nessa conversinha aqui que eu tô tendo sobre esse assunto, você já entendeu perfeitamente como eu sou. Imagine se colocar nesse meu lugar de ser doadora, de servir, de ajudar. É muito exaustivo.
<laughs> E isso suga emocionalmente, viu? Uhum. Sim. Sim, e isso em uma em uma parte de negociar, o outro quando ele vê isso, muitas vezes ele pode tirar uma vantagem de você a partir disso, porque você fica ali em um lugar em que você cedeu a 1ª vez, porque você se viu numa necessidade de abrir aquele espaço, e a partir disso, a pessoa vai negociar sempre querendo um pouco mais, porque nunca vai ser o suficiente. E aí ela vai te sugando, vai te sugando e você fica muito cansada. Imagino que você fique muito cansada, né?
Aham. Ótimo, isso mesmo. Sim. Aham. Aham. É verdade. É verdade. Isso mesmo, perfeito. Isso. Muito. É, fico, fico, fico muito mesmo e eu tô dando esse tempo pra mim. E aí você me falou sobre É, fundamental. <chuckles> Você me falou sobre sua sua chefa. Na realidade eu tô afastada de trabalho, né, então não tô tendo chefa, a não ser o meu marido, que ele é um chefe daqueles, sabe? <laughs> Que adora é o chefe da casa. Ex adora eu negocio com ele várias coisas: "Olha, eu vou fazer isso agora, você depois fa eh, você faz aquilo". Olha, vou negociando. <chuckles> É, negociações. <laughs> E
Uhum. Importante. <chuckles> Uhum. Aham. <chuckles> É o chefe da casa. Adora uma ditadura. <laughs> Gente, eu e meu marido aqui, é, as negociações por docinhos aos finais de semana. É, porque ele fica assim: "Olha, se a gente fizer", e a gente tá numa era muito fitness, então a gente tá negociando tudo. Então ele fala assim: "Olha, se a gente correr hoje de manhã 6km, quando você voltar a gente voltar, a gente toma um café da manhã, a gente come um croissant com bolinho". Aí ele tá querendo o quê? Me comprar, né, porque ele sabe o meu ponto fraco.
Ai. Aham. Hã. Hã. Hã. Hã. Ah. <laughs> Eles normalmente sabem. Aham.
Me oferecendo um café da manhã gostoso, em troca de eu correr de manhã cedo, em jejum, 6km.
Gente do céu, ele ele sabe como como vai ti
É o mestre da negociação. É.
É impressionante. <chuckles> E, interessante que essas comu essas negociações no casal, eu acho que ela cons acontece o tempo todo, desde quando você se relaciona no começo até sempre, sempre, né, negociar quando vai vai ser, não tem.
<laughs> Aham. Sim. Aham, com certeza. E vai ser eterno, viu, não tem jeito. É um con um cedendo daqui, um cedendo de lá, a gente negociando o tempo inteiro. E eu acho que isso que faz o crescimento, ali, do casal muito, sabe, porque a partir dessas negociações que a gente você falou, eles conhecem muito. Eh, e de fato, eles nos conhecem muito e a gente acaba conhecendo muito eles, então a gente cede de um lado, eles cedem de outro e a gen con ali no meio do caminho.
Sim, sim. É, sim. Aham. <laughs> Aham. Sim. Cedendo o outro.